Fíjate que por lo regular, eh, sí, sí me gusta como, eh, hasta eso siento que es como que lo que m más me ha costado como abandonar de cierta manera, que es como mi dieta. A veces sí la descuido un poquito, pero por lo regular trato como de mantenerla, ¿no?, y pues, hasta eso sí soy ba bastante meticuloso, ¿no?, o sea, eh, peso todas mis comidas, eh, las las anoto en una como tipo bitácora en el celular donde ya me cuenta mis calorías, entonces ya sé, qué me falta, qué me sobra, yo qué sé, ¿no? Entonces, este, por lo regular sí me tomo mi cafecito, ¿no?, eh, un plato de avena con plátano y leche, y ya, digamos que esa es como mi primera comida del día.
Ujú. Okey. Claro. Ujú. Oh, está bueno. Mm, mm. Sí. S sí, sí, sí. Ah, bueno. Tu tiempo, ajá. Sí. Sí. Como tu comida. Bueno, pero mira, ahí tienes una motivación, de pronto te puedes empezar pudieras empezar a preparar, eh, tu comida de mañana y de pasado mañana, como hacer un menú para los próximos 2 días, ¿no?, y ya te levantas pendiente: "Tengo que pesar las comidas, tengo que hacer esto, tengo", y como organizarlas y meterlas en la nevera, y ya las tienes listas para los siguientes 2 días, como encontrar algo que hacer que te gusta, porque mira lo que te gusta, ¿sí?, y sacar provecho y sacar ventaja de eso. Es una una bueno, pasión por por tu dieta y por comer saludable cuando puedes, que la mayoría del tiempo me estás diciendo que que sí lo haces, y es entendible que haya días que no se pueda, o que no quieras, o no puedas, eh, pero concentrarte en eso, ¿no? "Uy, voy a preparar mis comidas para el resto de la semana", qué sé yo, si es un domingo o el lunes, para que tener comida martes, miércoles y jueves, entonces, empezar a sacar la comida de la nevera, empezar a pesarla, a porcionarla, a guardarlas en los tóper para que lo pongas en la nevera y haz de cuenta que eso te tome, no sé, 1 hora, 45 minutos, te queda tiempo libre, ¿por qué no aprovechas la naturaleza? ¿Por qué no aprovechas el sol si te lo permite y no está lloviendo? ¿Por qué no aprovechas el clima?, sal a dar una vuelta, sal a caminar, ten contacto con el aire, despeja tu mente, pero así poquito a poquito vas adquiriendo como como esos hábitos para que tu día empiece con con focus, ¿no?, con con con impulso, ¿no no te parecería que fuera como factible o tangible que lo tratarías de hacer?
Ujú. Ujú. Okey. Sí. Ajá. Ajá. Ajá. Claro.

Mm, es que no sé. A ver, lo te lo voy a decir y ya tú me dices si puede ser significar un problema o no. Lo que pasa es que en mi trabajo me rolan mucho los turnos. Cada semana me cambian de turno, por deci por así decirlo. Esta, eh, la semana pasada estuve en la tarde, y hoy bueno, es y esta semana estoy en el turno de la noche. Y la siguiente semana estoy en el turno de la mañana. Entonces, cuando estoy en los turnos de la mañana, pues, me despierto a las se a las 5:00 a las 6:00 ya estoy en el trabajo, salgo a las 2, y a las 3:00 llego a mi casa. Los martes, los martes, los perdón, los turnos vespertinos, eh, pues igual, entro a las 2:00, o bueno, sí, tengo que estar ahí a las 2:00, salgo a las 10:00.
Sí Ajá. Okey. Okey. Sí. Sí. Ajá, ah Okey. Ujú. Sí. Ujú. Sí.
Y los de la noche, pues, igual, entro a las 10:00 y salgo a las 6:00 de la madrugada, ¿no? Entonces, o sea, en esas, ya
Mm, okey. Bueno, ahí ya es, es para descansar cuando llegas a las 6:00 de la mañana, por supuesto. Pero mira, si quieres como como tener en foco de pronto esos días que entras, el día que entras a las 6:00 de la mañana, que te despiertas a las 5:00 pues, bien temprano estás acostumbrado, te levantas y trabajas. Pero si quieres coger una rutina, de pronto matutina, para esos días que trabajas a las 2:00 de la tarde, por ejemplo, no esperar a que te den las 11:00 de la mañana levantarte, ¿no? Tienes ese tiempo, mm, varios días a la semana, o durante 2 o 3 días a la semana, dependiendo cómo te vayan a rotar los turnos, aprovéchalo para que empieces el día con energía. Entonces, haz cosas pequeñas. Por ejemplo, vas a entrar a trabajar mañana a las 2:00 de la tarde, okey, entonces, tú vas a poner el despertador para levantarte. Podrías poner el despertador para despertarte tipo 8, 9 de la mañana, porque igual llegaste a las 10:00 de la noche el día anterior, y de pronto estabas cansado, te quedas haciendo otra cosa y te acuestas tarde. Pero para que la mañana, en realidad, para que te puedas sentir como como productivo y tener como esa estructura mañanera, poner acostumbrarte a poner, podrías des el despertador un poco más temprano, tipo 8, 9 de la mañana y pararte de la cama enseguida. No quedarte, coger el teléfono, ver el celular, a ver quién llamó, a ver el TikTok, qué mensajes tengo. No, párate de la cama enseguida, ¿tú acostumbras a tomar café, o o desayuno, o jugo, o agua? ¿Qué qué te gusta?
Ujú. Ujú. Ajá. Ajá. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Okey. <chuckles>